नहीं, नहीं, नहीं, तुम हो तो, वो दूसरा है।
अच्छा। अच्छा तुम हो अच्छा तुम हो तो ओके, ओके। <chuckles> जी, जी, क्योंकि वो भी गाना जो जी। जी, जी, जी, तो क्योंकि अ, जो तुम हो गाना है ना अ, जो मोहित चौहान ने श ने शायद गाया है अ, रॉकस्टार मूवी में। वो भी, जी, जी वो भी, जी, जी, जी, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी।
तुम हो तो काटा वो वाला। <chuckles> रॉकेस्टार वाला, हाँ, हाँ, वो लोग कन्फ्यूज़ करते हैं उसको, हाँ, हाँ। वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल।
जी, जब हम इस पे बात भी करते हैं तो जी।
सोचा है अपने? हाँ। नहीं, नहीं, आप कहें।
ज मतलब आपको अ जी, जी, हाँ, जी। तो आपको रॉकस्टार मूवी जो है वो कैसी लगती है अगर आपने देखी हो तो?